ว่า อย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนำ ให้ดูก่อนว่า ตัวเองอะสนใจต้นไม้แบบไหน? ถ้าสมมุติว่า อยากจะลองเป็นต้นไม้ที่เป็นแบบผักสวนครัวง่าย ๆ เลย อาจจะลองปลูกในน้ำ เพราะตอนเนี้ยค่ะการปลูก เขาเรียกว่า การปลูกผักในน้ำอะกำลังฮิตเลยนะคะ ที่ ที่เราอ่านมา อย่างเช่น ต้นหอม อย่างเงี้ยค่ะ ที่เป็นหอมหัวใหญ่ เขาสามารถที่จะแบบ เออ ไม่ ไม่ต้องใช้เม็ดเลย แค่ตัด อ่า ตัดหัวหอมเป็นครึ่งหนึ่งอะค่ะ แล้วก็เอาตรงส่วนที่เป็นรากของมันน่ะมาเสียบลงในน้ำ
อ๋อ ครับ อ๋อ โอ้ ครับ โอ้ ครับ
แล้วเขาก็จะมีปุ๋ยสูตร สูตร AB ที่เป็นสูตรละบา ละลายในน้ำอะค่ะ มันสามารถที่จะแบบงอกขึ้นมาได้
อ๋อ แล้ว อุ๊ย ตายแล้ว อุ๊ย หมาย หมายถึงว่า ตัด ตัดครึ่งหัว แล้วเอา เขาเอาแช่ในน้ำ อีกครึ่งหัวจะ อือ งอกออกมาเหรอครับ?
ครึ่งหัว แช่ในน้ำ ใช่ ใช่ค่ะ เขาก็จะงอกขึ้นมา คือ เป็นต้น ๆ ขึ้นมาเลย ต้น ต้นหอมหัวใหญ่จะเป็น เขาเรียกว่า มันจะออกเป็นต้น แต่ว่าจะไม่เป็นหัวนะคะ จะเป็นต้นที่เรากินใบอะ อันนั้นเรา คือเราเห็น อ่า แม่บ้านท่านหนึ่งที่เขาแบบโพสต์ แล้วเขาก็แบบแชร์มา บอกว่า "เนี่ย ฉันทำครั้งแรกนะ ฉัน" อ้าว แบบไปขอบคุณเพจอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ ใช่ เแล้วก็บอกว่า "เนี่ย ต้นใหญ่มาก" พวกหอมหัวใหญ่เนาะ ใบมันออกมาก็ต้องใหญ่อยู่แล้ว เขาบอกว่า "เนี่ย ฉันปลูกเร็จแล้วนะ ทำครั้งแรกของฉัน" ไรเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า เออ เป็นวิธีที่ง่าย ๆ นะ
ฮะ? โอ้ ครับ อืม โอ้ อา โอ้โฮ ครั้งแรก อืม ครับ อืม โอ้ โอ้ แล้ว แล้วแบบนี้เรื่องน้ำเรื่องอะไร มันต้องมีทำระบบระบายน้ำหมุนเวียนอะไรเลยไหมครับ? อ๋อ
ไม่ ไม่เลย ไม่เลยค่ะ เขาใช้แค่ขวดน้ำนี่แหละ ที่ ที่เราเห็นนะ เขาเป็นขวด เขาตัดขวดน้ำครึ่งหนึ่ง แล้วเขาก็แบบเอาหัว เอาหอมหัวใหญ่เนี่ยค่ะไปเสียบลงไป เพื่อที่ให้โดนน้ำ ให้ส่วนล่างอะโดนน้ำ
อืม อ๋อ ก็คือ
เราก็เลย โอ๊ย แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ? ไม่เน่าด้วย? เราก็รู้สึกแบบ เออ น่าลองเหมือนกันนะ ใช่ ไม่เน่า
อืม นั่นน่ะสิ ไม่เน่าด้วย เออ ฟังอยู่ก็ตกใจ นึกภาพอยู่ เอ๊ะ จะ ถ้า ถ้าจุ่มอยู่ในน้ำนานจะไม่เน่าเหรอ? ไรเงี้ย เออ แต่ว่าน่าจะเป็นวิธีใหม่ ๆ
อืม ไม่เน่า ไม่เน่า จะมี มีรากสีขาว ๆ ออกเต็มเลยค่ะ ใช่ แล้วเขาก็แบบ เออ เขาแบบเขาโพสต์ เรารู้สึกว่า มันอัศจรรย์มาก เพราะเราก็เพิ่งแบบ เออ รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่า แบบนี้ก็มีด้วย
โอ้ อืม <chuckles> ได้เลยครับ ถ้ายังไงเดี๋ยวว่า เออ ถ้าลองปลูกในน้ำก็ดีเนาะ สำหรับคนที่ปลูกครั้งแรก ก็น่าจะแบบได้ ได้รับความตอบรับที่ดี แล้วก็เหมือนแบบว่าได้ความมั่นใจด้วย ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่มาแชร์ในเรื่องการปลูกผักริมคอนโด ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
อืม ใช่

แล้วอย่างงี้หัวหอมเวลาตัดแล้วเขา เขางอกได้ ได้เรื่อย ๆ แบบว่าไม่มีจำกัดเลยเหรอครับ หรือว่าแบบ สองสาม รอบก็พอ? อ๋อ
ก็ต้อง ค่ะ อ้อ! ใช่ ๆ ค่ะ อา ก็คือเหมือน เหมือนที่ ที่เราตัด ก็คือเราจะตัดเอาแค่ใบ ใบที่เกิดก่อน เราจะไม่ได้ตัดแบบ ทั้งหมดนะ เราจะตัดเอาแค่ใบที่เกิดก่อน จะกินกี่ใบก็ตัด ๆ เอา อย่างเงี้ย
อา อ๋อ
คือเหมือนแบบเราก็ดูด้วยว่าต้นนั้นสวยไหม ถ้าต้นนั้นสวยเราก็แบบตัดแค่ใบ แต่ว่าถ้าต้นนั้นเราดูแล้วมันไม่น่าจะรอดอะ เราก็เอามาทั้งหัวเลย
ครับ อ๋อ โอเคเลย เออ แต่ว่าหัวหอมก็หอมดีนะครับ ถ้าเอามาใส่อาหาร ถ้าเอามาทั้งหัวเนาะ เอามาบุ ๆ หน่อย แล้วอย่างงี้แสดงว่า น่าจะปลูกเป็นร้อยหัวเลยไหมครับเนี่ย?
ค่ะ ใช่ จริงค่ะ เอ่อ ไม่ ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ เราซื้อเป็นกระถางที่เป็นกระถางรูป รูปค่อนข้างที่จะเป็นรูป ว รูปค่อนข้างยาว ๆ อะค่ะ กระถางยาว ๆ อา แล้วก็แบบหว่านเมล็ด ค่ะ ใช่ ๆ ลักษณะแบบนั้นเลยค่ะ เพราะว่าที่ ที่ปลูกแบบนั้นเรารู้สึกว่า เออ มันพอดีกับพื้นที่ของเรา ตรงข้าง ๆ ก็ยังแบบสามารถเดินได้ อย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถวาง ๆ ได้ อือฮึ
อ๋อ อ๋อ ๆ อา เหมือนเป็นแผง ๆ แปลง ๆ อา ๆ ครับ อือ ครับ อือ แล้วแบบนี้เรา เราต้องใส่ปุ๋ยไหมครับ? เพราะว่าเห็นเมื่อสักครู่บอกว่า ผักชีก็งามมากเลย แล้วก็หอมด้วย หรือว่าจริง ๆ ก็เหมือน อ๋อ มี ใช่ไหมครับ? อ๋อ โอเคเลย
อา มีเหมือนกัน มีเหมือนกันเลย ใช่ คือทุกอย่างที่ ที่เราใส่ เราก็แบบศึกษาจากเพจเหมือนกัน เหมือนกับ อ่า เราก็ดูเพจ อ่า เพจการทำสวนครัวที่ ที่แบบ เขาเรียกว่า มีตามเพจต่าง ๆ เพื่อเข้าไปติดตาม แล้วก็ไปอ่านแม่บ้านที่เขาแบบมีทริกนู่นนี่นั่น ว่าวิธีการปลูกให้ใบเขียว ไม่เป็นด่าง ไม่เหี่ยว อะไรเงี้ย เราก็แบบดูศึกษามาว่าเขาต้องใส่อะไร ถ้าอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในคอนโด อา
ครับ อือ ครับ อือฮึ อา อ๋อ โอ้โฮ แล้วแบบนี้ยากไหมครับ? เรื่องแสงดงแสงแดด เราต้องมีการแบบว่ายกเก็บอะไรเป็นระยะ ไหมครับ? หรือว่าเอาวางตรงนั้นได้เลย?
ค่ะ บางบ้าน ไม่เลย เอาวางตรงนั้นได้เลย เพราะว่าเขาบอกว่าต้นหอมอะค่ะ ชอบแดดอยู่แล้ว แล้วก็ต้นผักชีก็คือชอบแดด แล้วระเบียงของเราอะค่ะ จะเป็นแดดตอนที่ อ่า ตอน เขาเรียกว่า ตอนบ่าย ๆ ตอนเนี้ยแดดจะ แดดจะค่อนข้างจะแรง แต่ตอนเช้า ๆ ก็จะร่ม อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเรารู้สึกว่า เออ ก็สวยจริง ๆ เราก็เลยแบบสั่งปุ๋ยอย่างที่เขาแนะนำนะคะ เขาบอกว่าเป็นปุ๋ยน้ำ น่าจะเป็นปุ๋ยสูตรน้ำอะไรของเขาสักอย่างเนี่ยแหละค่ะ จำไม่ได้ เราก็สั่งมาแบบฉีด ฉีด ๆ ปกติเลย
อ๋อ ครับ อ้อ อืม ครับ อ๋อ แสดง